Tsaka siguro, ano ano kabataan mo no'ng kalakasan mo maglaro? siyempre, ahh, naidulot niyan sa 'yo, siyempre nakilala ka.
Mhm. Ah, opo, opo ayan 'no, ako po yung parang, ano, eh, ayaw ng mga tao, nakaka parang nakakainis na parte po sa, ano, naka pag pag po, 'no, yung sinusuportahan nyo yung kalaban, ako po yung makikita niyo, syempre po 'di ba? Gets niyo po ba yung maiinis po kayo 'di ba? Kahit si saan alam ko po sa lahat ng mga liga may, ganun, na tao, eh, yung ayaw po na, ano-no, bantay sa pinakamagaling yung player 'di ba? Mhm.
Nag nagkaroon ka ng alam mo yun? ng pangalan. Bakit. <chuckles> Bakit? Ah. Ah, so oo tama, tama, tama, tama ka. Mm, meron. <chuckles> Syempre, Eh, team niya yon eh, di ba? Eh, ano, eh, ano pabayaan mo yon na yung papel mo ro'n e, 'di ba kaya nga basketball yan, kaya nga isa lang ang bola, 'di ba? Sana tigi tig-isa ang bola 'yong player.
Opo, tama tama. So Mhm. Tama po, tama. Mhm. Ah, ayun, 'no, dahil bayagha bahagi ko lang po, dahil po sa sports na, ano, madami pong gusto mong away sakin. Yung naka yun po yung nakaka satisfy sakin, na napipikon po sila sa depensa ko, pero malinis naman po. Wala po silang magawa, opo, so, sa kanila na po yun problema na po nila yun. Ayun po, 'no.
<laughs> Atleast alam nila, ah, alam nila. Oo. Ah, hindi kasi ang dating no'n alam nila gaano ka kalakas, kumbaga po-protesta ka pa nga eh.
Mhm. Mhm, mhm.
Di ba wag nyo palaruin yan, protesta mo 'yan pucha, 'di ba? Di Oo, 'di ba? Atleast alam mo sa sarili mo, alam mo ang tingin sa 'yo malakas, 'di ba? Kaya ka pinoprotesta ng, gano'n. so, okey pa rin maganda pa rin krit kritisismo kumbaga, 'no, nakakatulong pa rin sayo 'yon. Mm, kahit ba busy ka, nakakalaro ka pa rin? noon?
Opo tama, Oo. Mhm. Opo. Tama, tama. Mhm, mhm. Opo. Tama, tama. Mhm, mhm, <clears throat> Ahm, ano, lang po no, mga pickup games nalang yan, ganyan, tapos hindi ko na po ini-intensan talaga. para parang, ano, lang po parang pampapawis nalang, hindi na po katulad ng dati, 'no, na kinukuha ng mga tao ng ano, 'no yung mga inter barangay mga, ganyan, hindi na po katulad ng dati.
Mm. Ah, okay. Ah. Simpleng laro na lang talaga.
Opo tapos, so, ayun po, ah, nag enjoy po ako sa ating kwentuhan maraming salamat po. Mhm.
Yu Oo ako din, marami masarap kang kausap at ah, marami akong nakuhang tips sayo, maraming salamat ha, ingat ingat salamat.
Mhm.